Мгм. Да, именно так. Э, и мне кажется, что в этом есть большая разница с, э, вот интеллектуальной работой мозга, когда он, эм, учится каким-то именно интеллектуальным навыкам, там, например, в учёбе че чему-то учится. Потому что всё-таки мышечная память, она отличается сильно от, а, вот нашей обычной памяти, а, мозга, и тут, наверное, сложнее. <tsk> физи м, да, да-да, конечно, потому что это не зря же вот говорят, что, мол, <chuckles> ве на велосипеде 1 раз научишься кататься, никогда не забудешь. То есть можно, м, потерять именно, м, скажем так, не то чтобы сам навык потерять, он может ухудшиться, но он не потеряется никогда. Ну, если это не болезнь какая-то там, связанная с дезориентацией. <chuckles>
То есть это ты считаешь легче, да, физическое легче? Мгм. Ты знаешь, <chuckles> говорят, да, но это только слова. Э, потому что знаю именно практику, там, где человек учился, где человек, э, катался на велосипеде в детстве очень долго, а потом в ну, уже, м, будучи взрослым, пыта попытался сесть и не смог поехать. Просто никак не смог.
Мгм. Мгм. Интересно, может может, это психологическая травма какая-то была? <chuckles> Ну, потому что у меня всё нормально, по крайней мере, сейчас.
Ну, большинство людей говорят, что умеют, да, там это не забыть, если 1 раз, э, тоже очень много раз слышала об этом, но, э, видела на практике точно так же. Так что <chuckles> всё-таки бывают случаи.
Интересно, слушай. <laughs> Знаешь, я как это могу это объяснить? Ну, мне так кажется. У разных людей, э, в принципе, м, способности к физическим навыкам, они разные. И, например, если я сейчас в своём возрасте и со своим своими навыками плавания пойду в бассейн, попытаюсь сделать что-то из синхронного плавания, условно там, вверх головой вверх головой, да, э, получается вверх ногами, голову вниз- и попробовать и из-под воды в как это, вылететь. Знаешь, там же есть всякие разные пируэты на воде. Я не смогу это сделать. Физически. Просто физически не смогу это сделать. А плавать я смогу, потому что плавание- это более лёгкий навык всё равно. Может быть, вот те люди, которые в итоге через длительное время не могут, э, сделать то, чему они учились раньше, может быть, для них этот навык изначально был тяжёлым.
Конечно. Да-да. Конечно.